อืม หรือว่า มัน มัน มันต้องเรียกว่า พอเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง มันกลับกลายเป็นว่า เรา เราอยู่กับความตั้งใจของเราไม่ได้ไหม อย่างเช่น แบบ เฮ้ย เปิดทีวีเนี่ย บางทีเราอาจจะตั้งใจดูทีวีก็ได้นะ แต่ว่าแบบพอตั้งใจดูจริง ๆ เรากลับง่วง อะไรอย่างเงี้ยครับ?
เออ ค่ะ อาจจะ ค่ะ เออ อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ ก็เลย ก็เลย แต่ว่า สอง คนไม่เหมือนกันนะ ของคุณสามีถ้าเกิดว่าเปิดทีวีไว้ เขาจะนอนหลับได้ แต่เรานอนไม่หลับ ของเราต้องเงียบ ๆ ๆ ต้องห้องเงียบ ๆ มืด ๆ
อืม อืม อื้อฮือ ก็เลย อ๋อ อันนี้ อันนี้มันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมใหม่ของคุณใช่ไหม? แบบว่าเราก็จะไปทำอย่างอื่นให้สามีเขาหลับไปก่อน อา อ๋อ งั้นก็แสดงว่า
ทำอย่างอื่นก่อน เปิด เปิดทีวีไว้ให้เขานอนหลับไปก่อน แล้วเราค่อยเข้าห้อง <chuckles> แล้วเราก็ค่อยปิดไฟปิดทีวีนอน
งั้นก็แสดงว่าเขาเนี่ยหลับง่ายมากสิครับแบบถ้าเกิดได้ดูทีวีอะ
ใช่ ค่ะ ใช่ ๆ เขาเป็นคนนอนหลับง่ายมากจริง ๆ ค่ะ คือบางทีทีวีตั้งใจว่าจะดูด้วยนะแบบ เป็น เป็นเกมที่เขาชอบเหมือนฟุตบอล อย่างเงี้ย ตั้งใจแบบอยากดูเลย อย่างเงี้ยค่ะ เปิดไว้เลยจะดูปุ๊บ ยังไม่ทัน 5 นาทีเลยอะค่ะ เขากรนแล้ว อืม
อือ อา อืม ก็ อา อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับ?
ก็ เขาบอกว่าดีนะ เขาบอกว่า คนนอนง่าย เป็น เป็น เป็นคนมีบุญค่ะ เขาว่างั้น <chuckles>
อืม อืม อ๋อ ก็คือนอนที่ไหนก็ได้ นอนยังไงก็ได้ เสียงดังแค่ไหนก็ได้ แต่ว่าในสภาพแวดล้อมที่ควรค่าแก่การนอนหลับนี่ ก็คือไม่นอน ใช่ไหม?
นอนที่ไหนก็ได้ นอนง่าย ๆ ใช่ อือ เออ ใช่ ใช่ค่ะ เออ เราก็เลยต้องนอนทีหลังเขา เพราะว่าเรา ถ้าเกิดว่าเสียงดังมาก เราก็นอนไม่หลับแล้ว ไฟสว่างเราก็นอนไม่หลับแล้ว ค่ะ
เออ ๆ อืม อืม แล้ว เฮ้ย แล้วอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเราต้องรอเขาหลับจากการดูทีวีเนี่ย อันเนี้ยมันเป็นปัญหาให้กับเราไหมครับ?

ฉันยังบอกอีกว่า "เราจะไม่จุดเทียน ไม่จุดธูปก็ได้ เราแค่สวดมนต์ก็โอเคแล้ว" เออ ค่ะ
อ๋อ อันนี้ อ๋อ อ๋อ อันนี้จะเป็นกิจวัตรเริ่มต้นหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มมีเวลาให้กับตัวเอง หลังจากทานข้าวกับครอบครัว ใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ พอทานข้าวเสร็จก็จะขึ้นห้องพระ สวดมนต์ เรา เราจะสวดมนต์ก่อน เพราะว่าคุณแม่จะสวดทีหลังเราค่ะ เราจะขึ้นไปสวดมนต์ทำสมาธิก่อน ห้องมันเล็ก
อืม อ๋อ อ๋อ ก็คือห้องมันเล็ก ห้องมันเล็กมันก็เลยสวดพร้อมกันไม่ได้ ใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ พอเราทำกิจกรรมอะไรเสร็จ เราก็ลงมาค่ะ เอ่อ หลังจากนั้นก็เหมือน เหมือนก็ เอ่อ ชีวิตทั่วไปเนาะ ก็มานั่งคุยกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่เราจะเข้าห้องนอน หรือว่าอาจจะดูทีวีด้วยกันเป็นบางครั้ง อย่างเงี้ยค่ะ อ่า แต่ก็ไม่ได้นานนัก แล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้าย คุณแม่ก็เข้าห้องพระ เราก็กลับมาที่ห้องเราค่ะ ใช่ ก็ เอ่อ หลังจากที่เราสวดมนต์ ทำสมาธิมาแล้ว ถ้าเป็น เป็นช่วงว่างจริง ๆ เลยอะนะคะ ไม่ได้ทำอะไร ก็อาจจะมีการไถโทรศัพท์เล่นสักแป๊บหนึ่งค่ะ แล้วก็ค่อยเข้านอน เออ
อ๋อ ก็ อืม อืม อืม ครับผม อืม ๆ ๆ แป๊บหนึ่งนี่ แป๊บหนึ่งนี่ แป๊บหนึ่งจริง ๆ ไหมครับ? <chuckles>
แป๊บหนึ่งค่ะ ประมาณ 1/2 ชั่วโมง ไม่เกิน ใช่
อ๋อ แป๊บหนึ่ง อ๋อ ครึ่ง อ๋อ ครึ่งชั่วโมง อ๋อ ไม่ได้นานมาก ใช่ไหมครับ? แบบว่าเราก็ให้เวลากับตัวเองบ้างเนาะ
ใช่ค่ะ แล้วก็พอ เออ แล้วก็พอทำสมาธิลงมาแล้วอะค่ะ รู้สึกว่ามันจะทำให้เรา เขาเรียกทำให้เราง่วงอะ มัน มันจะง่วงต่อจากการทำสมาธิลงมาอะ
อืม